Mhm mhm mhm, iya iya. Jadi kayak, eee, sesuatu yang di luar itu, tapi kayak membawa apa ya, kayak pembaruan gitu ya, fresh idea di dunia yang, wah udah ini lagi ini lagi gitu kayak monoton, terus tiba-tiba ada yang seger nih, gitu ya, baru dan enak di kuping lagi gitu ya, maksudnya, eee, yang e hitsnya itu kan rata-rata yang hits juga kan ya, Kak, ya, kalau nggak salah ya, tadi?
Benar banget. Iya. Eee, Tulus ya? Oh, iya, ada beberapa yang Tulus yang hits, itu salah satunya hati-hati di jalan. Ah, itu tuh, itu juga juga lumayan tuh, kayak mungkin, eee, kalau sekarang yang lagi rame itu yang lagunya Tujuh Belas. Lagunya itu cuman nye nyeritain anak-anak SMA, video klipnya, kehidupan anak SMA, anak SD dan lagu itu cuman menjelaskan kisah-kisah hidup anak-anak yang ada di usia 17 tahun di zaman kita. Jadi kayak diceritain, waktu aku usia 17, belajar tuh, seseru itu, punya teman kayak gitu, terus suka sama seseorang. Jadi kayak, wah ini menarik nih. Di di usia kita tuh, kita kayak dibawa untuk bisa ini lagi iya.
Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Heeh heeh. Wah. Heeh heeh. Nostalgia ya? Mengingat kembali masa-masa itu.
Hmm, tapi nggak pakai lagu lama ya, nostalgianya. Lagu baru, cuman kalimat yang dia pakai tuh ngegambarin masa-masa dit di umur kita 17 tahun gitu. Nah ini kalau penyanyi sih menurutku 2 ini ya, kalau band ada lagi. Kalau band itu aku sangat suka banget sama band Queen, satu lagi tuh band Sheila on 7.
Heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh, betul. Mhm mhm mhm. Oke. Ah, itu dua-duanya aku juga suka sih, Kak. <chuckles>
Hmm, kenapa? Karena 1 ya, kalo ngomongin band Queen, eee, menurutku adalah musik mereka itu adalah band yang sangat jenius, di masa itu ya. Eee, karena musik-musik mereka itu sangat luar biasa. Contoh deh, Bohemian Rhapsody, sampai hari ini, kayaknya belum ada deh, band yang berani bikin lagu sekompleks itu ya, dan sekeren itu gitu loh. Terus yang kedua, ada lagi lagu-lagunya mereka kayak, eee, Don't Stop Me Now, terus juga love of my life, wah, itu keren. Itu menurutku ya, untuk suara penyanyi iya.
Mhm, betul. Heeh. Mas Iya, ya ya. Iya. Long lasting gitu ya, kayak yang sampai sekarang juga masih bisa dinikmatin, yang gitu-gitu loh, Kak.
Iya lagi, penyanyinya bagus banget. Untuk seorang penyanyi rock, tapi karakter suaranya opera. Wah, dan faktanya semua semua anggota band-nya tuh sarjana loh.
Heeh. Heeh heeh. Apa tuh, Kak? Oh, iya? Kakak aku yang kayak gitu-gitu tuh, nggak terlalu ngeh, Kak, cuman kalau untuk musiknya aku suka, apa gitu, Kak, coba? Mhm mhm.
Iya. Nih, lihat deh. Kayak Freddie Mercury. Freddie Mercury itu adalah seorang sarjana desain grafis, makanya logo Queen itu yang bikin Freddie Mercury.
Mhm.